Listo.
Hola, ¿cómo estás?
Hola, hol Muy bien, ¿y tú?
Todo tranquilo, disfrutando del clima.
Qué bueno, qué qué bueno. Me da gusto saludarte, y justamente para para tocar el tema del turismo masivo. El turismo masivo ya ves que está de moda últimamente muchas protestas en contra de o en lugares donde hay mucho turismo, <sniffs> ¿no? Y y y y la controversias de, de si afecta, o destruye culturalmente los lugares en donde hay mucho turismo. ¿Tú qué opinas?
Igual. Sí. Correcto. Yo creo que ya, e e es un problema muy, muy reciente. Pero, que está en boga, ¿no? Que hay mucho repercusión con las ciudades. Yo creo que el turismo masivo, definitivamente, si no se controla, puede destruir la esencia de esos lugares, ¿no? Que y y y el motivo por el cual a la mejor uno iba a esos lugares, de pronto ya no sea el mismo porque se convierte ya en una sucursal más de de turistas, y ya no es tan divertido, ya no es tan original, ¿tú qué piensas?
Claro. Sin duda alguna. Y, sí, no, to to totalmente. O sea, creo que el turismo descontrolado, como dices, sin duda alguna afecta. Sin embargo, eh, yo sí soy proturismo, es decir, eh, a a hace unas unos años creo, había unas manifestaciones en Barcelona, por ejemplo, recuerdo que, eh, eh, de las noticias que vi, y que, que, que salen los españoles así a, a reclamarles a los turistas que: "¿Qué haces aquí en mi ciudad? ¡Lárgate!". Digo, yo la verdad es que eso creo que es demasiado extremo. Y, o sea, espérate, si si sin estos turistas tu ciudad no sería nada, así tenga la cultura que tengas, ¿no? Eh, agradécele que vienen a dejar sus euros, sus dólares o lo que sea, Y y y y más bien, contrólenlo, ¿no? O sea, controlen ciertos accesos, pero, así como mentarles la madre para que no vengan y que se larguen de aquí, híjole, creo que creo que eso no se debe de hacer, <chuckles> ¿no?
Sí. Todavía, creo que todavía. ¿Muy agresivo, no? ¿Necesitas visitar? Sí. Sí, no, es es es un poco agresivo ya el hecho de poder estarle gritando de que se vayan. Yo creo que, eh, como tú dices, hay que tener un equilibrio. Eh, tiene que, obviamente, respetarse las culturas, lo las tradiciones cul locales, eh, y que se mantenga esa autenticidad en las en la cultura, ¿verdad?
<chuckles> Claro, sin duda alguna. Por supuesto. Claro, claro. Digo, ahora, ahora tú.
Pero, como tú dices, dejando entrar también, o sea, si no, la economía no se va a a a
O sea, es una es una fuente de ingresos de todos los países in y, o sea, i in in, inmensura o sea incuantificable en cuanto a que no hay otra ma ma forma tan rápida, tan directa de de inyectar dinero a una economía que el turismo, la verdad.
Sí, claro. Sí, sí, y es que es rápido, como tú dices, no, no es algo que, que a lo mejor tome tiempo como grandes inversiones.
E entonces La inversión de la empresa, de millones de dólares en, ¿no? La fábrica. No, no, aquí es llegan, gastan sus dólares en restaurantes, en hoteles, en taxis, en pero, ¿no? O sea, todos los intrincados de la economía, lo cual creo que es muy bueno.
Sí. Sí, sí, sí, sí, y es rápido, como dices, no es necesario hacer la planeación, el proyecto que va a llegar, y la nueva planta, y no, no, no, no. Es, yo llego hoy 3 días, y te dejo mi dinero.
Exacto, y de y y que ¡Bum! ¿No? A claro, claro, y me voy habiendo dejado una buena lana, ¿no? <chuckles> O sea, bueno, obviamente hay de todo, pero, pero sí creo que es una manera muy efectiva de levantar una economía. Por ejemplo, en, en yo vivo en la Ciudad de México, y hay como ciertos eventos, eh, La Fórmula 1, por ejemplo, ¿no? Eh, etcétera. Como varios fines de semana que son clave en la economía, y que desde que se hacen esos eventos, ¡puf! O sea, pues, cambia la perspec de los meseros, de las recamareras, de los taxistas, de los que manejan bicitaxi, o sea, todos.
Y do y me voy, ¿no? Yo Claro. Sí. Uf. Sí, to todos todos se, se involucran en esta economía. O sea, todos de alguna forma el dinero circula en esta economía local, ¿no?
Claro. Exactamente. Y obvia masivo, hay más dinero, obvio. Sin embargo, ahí, ahí entra el gobierno, o debería de entrar el gobierno a controlar, ¿no? Y y y y poner las herramientas o las frenos, o la regulación necesaria para que no se afecte justamente el pues, la cultura.
Debería. Sí, el ingreso. Yo había escuchado, por ejemplo, sí, el caso que tú mencionas del de Barcelona, y también hoy día creo que Japón ya está poniendo aparte de los impuestos que ya iban
Ujú.
para, para los turistas, que como tú como turista llegas y pagas esto, y, y pagas ya un impuesto, ya también existen como una escala de precios. Sí, tú eres local y puedes demostrarlo con tu identificación de residencia Ajá. Tú pagas cierta cantidad, ¿no?
Sí. Sí. Sí, sí, sí, sí. Eso se me hace una muy buena medida, por ejemplo. Menor, claro.
Menor, exactamente. Y ya, pero, si no eres turista, que es obvio que te van a identificar, eh, te dan un precio diferente, ¿no? Yo siento que por ahí
Sí. Ujú. Sí, sobre todo en Japón, ¿no? <laughs> Que los ojitos rasgados es algo como muy distintivo.
Sí. Sí, pues sí, sí. Yo igual si llego, y tal vez me confunden un poquito, pero, pero ya ven mi color, y van a decir: "No, tu no eres japonés".
<chuckles> Claro, claro. Sí, no, no, esa medida yo, yo de hecho hace mucho voy a Brasil, de de de toda la vida, y en Brasil m me llamaba mucho la atención que hay un archipiélago. O sea, hay una zona turística que son unas islas en el Atlántico, que se llama Fernando de Noroña. Y son unas islas turísticas, pero muy cuidadas, ¿no? Y entonces me llamaba la atención desde cuando era chiquito, que era de las únicas ciudades, o o puntos turísticos, donde tenían un impuesto por respirar, ¿no? O sea, yo a que en aquel momento lo veía que era un impuesto por respirar. En realidad, son los impuestos ecológicos que hoy en día se establecen en puntos importantes, ¿no? Para para mitigar el CO2, ¿no? O sea, la emisión de carbono y demás. Pero cuando yo era chiquito, le le o sea, como que el yo lo interpretaba como que era un impuesto por respirar, ¿no? <chuckles> Y y y, ah, creo que esas medidas sí sí han funcionado.
¿No? <chuckles> Entonces Sí. Ajá. Ajá. ¿Que? Ah. <chuckles> ¡Oh, wao! Por respirar. <chuckles> No, yo creo que sí, porque, pues, no impactas el bolsillo de de la gente que vive ahí, ¿no? Porque, por ejemplo, tú que estás en la Ciudad de México, sabes que la gentrificación está dura.
Exactamente. Estados sí, ¿no? Muchísimo.
Hay hay hay zonas donde uno ya como ciudadano, ya no puede ni siquiera vivir porque, pues, la economía no te da.
A esa ese, era el punto que siguiente que iba a tocar, claro, la gentrificación es una side effect, un negative side effect, de eh, efecto negativo de de de estos turismos masivos, ¿no? en masa.
Sí. Sí, de pronto
Y que sí, sí afecta. Digo, yo fui yo soy el el ejemplo típico, yo vivo en La Condesa, justamente, ¿no? O sea, el el foco rojo, o sea, el epicentro de la gentrificación, eh, a partir del turismo gringo, etcétera.
Carísimo. Sí. Sí, sí, sí.
Y y te voy a decir, en mi edificio, mi mi edificio no se ha visto afectado to o sea, seguimos siendo nosotros, di digamos, los residentes habituales, ¿no? Ajá. Pero, en los demás edificios, ya muy pocos tienen residentes mexicanos y ya todos están o en Airbnb, o, eh, con renta, o sea, en arrendatarios, eh, extranjeros, ¿y eso qué hace? Pues aumenta, sin duda alguna, el precio de las rentas y el costo de vida, ¿no?
Originales. Sí. Imagínate. Claro, ya no puedes ir a comer tus taquitos, que te costaban cierto precio, que ahora ya te cuestan más, ¿no? Porque
Sí, claro. Es más, ah, un ejemplo un ejemplo, tú que eres de la Ciudad de México. La las barras, por ejemplo, ves que hay chavos que hacen barras, ¿no? Eh eh, de deporte en vez de gimnasio. Okey, eso normalmente era abajo de los puentes, ¿no? O sea, eran como chavos, como, pues, más de, no sé, ¿no? Particulares. Ajá, okey, bueno, pues, las barras del Metro Insurgentes, hoy por hoy, ya están gentrificadas, ya hay puro güerito, hay puro gringo ha haciendo barras. O sea, vi vi unos videos así como: "¡Órale! Hasta las barras de de de de hacer ejercicio ya se se ge se gentrificaron".
hasta la salsa se gentifica, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Sí, entiendo entiendo. Imagínate. Yo yo creo, que ya ni siquiera hay retas de de de Fucho, ¿no? Ahí de fútbol, ahí que
¡Ándale! la eh, es tipo así, un fut fútbol llanero, ya hay equipos gringos. <laughs> O sea, es es, eh
<laughs> Es es es es ra o sea es interesante, porque, es un punto. No, claro, la diversidad siempre.
A mí me encanta, ¿eh? Te lo voy a decir. O sea, a mí eso me encanta. Y la mezcla, ¿no?, de los gringos con los con los mexicanos y que les unos les enseñan a los otros. A mí eso me encanta, pero, hay gente que no.
Sí, sí, sí. Sí se puede, fíjate, sí se puede.
Por supuesto que se puede, hombre, y es y es lo increíble. O sea, que se hacen amigos y y uno lo invita a su casa allá en Estados Unidos. ¡Oye, qué padre!
Y y Nada más que a veces.
Bueno, yo soy muy ide idealista. <laughs>
¡No! No no, está bien, yo no yo no te quiero quitar el el sueño, al contrario, yo también soy p soy idealista, pero, también a veces sé que sé que esa diversificación también lleva sus tiene sus sus sus contras, ¿no? Pero, que es ahí donde tú dices, como lo acabas de mencionar, que el gobierno tiene que intervenir de alguna forma, en la cual pueda haber beneficios que que que que en verdad las comunidades tengan, ¿no? En en en sólidamente, ¿no? Que no sea simplemente nada más decir: "Es que queremos", no, no, no, que en verdad tú, como residente de la Condesa, por ejemplo, que puedes decir: "Hey, em, pues sí, sí está mejorando a lo mejor la seguridad, está mejorando el ingreso", o sea, que que sea algo palpable, ¿no?, para ti.
Sí, costo. Ah sí, claro. Tendría que, ujú. Claro. Sí. Sí, claro. Esa parte de la seguridad, por ejemplo, sí he notado muchísimo, que hay muchos más policías, mucho más, eh, etcétera. Desde mi burbuja
Sí. Allá hasta algunos hablan, este, inglés, ¿no?
Sí, claro, no, no, claro. Y desde mi burbuja, está increíble, está perfecto. Sin embargo, si no viviera en la Condesa, si viviera en la Colonia Guerrero, y todos los policías los están mandando a la Condesa para cuidar a los gringos que vienen a, ¿no? Eh, no estaría tan contento. Ya sabes.
Claro. Sí no, ya Lagunilla, Guerrero, la Colonia Guerrero todavía se vuelve tierras de caos, ¿no? Porque, todos están yendo para allá, ¿no?
Sí, y y sí es así. <laughs>
Entonces, se desbalancea la la seguridad pública.
Claro, y entonces, la inseguridad en otras partes de la ciudad obviamente está por los cielos. Ujú.
Sí, es es, eh, yo creo que tomo un rato acomodarse, eh, las la la sociedad, el gobierno, todo, eh, para que se vuelva a tener ese equilibrio, pero, yo creo que hay que las se deben de empezar ya a considerar los impactos negativos, eh
Ujú. Claro. Lo ideal sería una planeación, ¿verdad? Justamente, o sea, de que: "A ver, va a venir, eh, cierto turismo, va lo que vamos a hacer es esto, pero bueno", la planeación, eh, en Latinoamérica y particularmente en México, creo que no es algo que se nos da mucho, en el en temas de gobierno. <laughs>
para regularlos. Pues sí, pero, pues No, yo sé, o sea, imagínate, yo estando aquí en Estados Unidos, yo veo que tienen sus calles cuadriculadas, todo está de norte a sur, este a oeste.
No, hombre, perfecto. Y la First Avenue y la First Street, second, thirth, fourth, five, <laughs> fifth, perdón.
Y la 1, ajá, y y y es así, y exacto. Ajá. Y en la Ciudad de México, me acuerdo que era diagonal derecho, a la derecha, doble sentido, luego un sentido.
No, no, no. Y y en colonias que tienen nombres de de números es 1, 64, 22, 36. No, o sea, olvídalo, olvídalo.
Sí, sí, sí, sí, se brinca así de ¡Caray! Entonces, imagínate, ahí ahí ya a lo mejor se refleja la la falta de planeación y, como tú dices, ya es como idiosincrasia, a veces los latinos, a veces tenemos esa, eh, ese desorganización ya de de de de siglos probablemente, ¿no?
Sí. Pues na pues, en nuestros genes, yo diría casi casi. O sea. <chuckles>
Eh, sí, yo creo que ya está tan tan dentro de nuestra sangre, yo creo, pero pero, siempre he pensado que, por ejemplo, en lugares donde no hay tanto turismo, todavía se conserva como ese orden. Que no se confunda con con la aburrición, porque, a veces sí es así.
Ujú. Ujú. Ujú. Claro.
Y que en las ciudades grandes, de pronto, con tanto turismo, sí se el caos reina, de vez en cuando, ¿no?
Sí. Sí, yo yo estuve en en COVID, tuve que quedarme, em, o sea, ¿ve ves que estaban vacunando allá? Total, eh eh, la la la visa se me vencía justo a la mitad de o sea, entre la primera aplicación y la segunda. Entonces, me tenía que quedar sí o sí como mes y medio, ¿no?, para para recibir las 2, dosis, eh eh, de ahí allá en Estados Unidos. Bueno, al eh eh, al principio increíble, di digo, estuve en en California, en Beverly Hills, todo muy muy bonito, pero, sí, ah, o sea, 5 días antes de que me tocara ya la la aplicación, dije: "¡Ya me quiero ir de aquí". O sea, sí sí necesitaba, pues, el el caos, el México, el desorden, el ay o sea, imagínate Beverly Hills todo perfecto, todo todo todo así, sin basura. Sí, no no no, inmaculado, yo decía, ¿no? Hasta me daba miedo caminar, porque, ya les iba a ensuciar aquí su pavimento a estos, ¿no? Eh. <laughs>
Encerrado. Sí. Uf. Claro, claro. Todo muy chévere. <laughs> Pulcro, limpio. <laughs> Dan ganas dan ganas de ir a la ciudad y tener, este, que la gente que te esté gritando, y y y y y en la esquina te coma sus taquitos.
La verdad es que sí. O sea, nos quejamos, no sé no sé tú qué, digo, que ya vives allá, ¿no sé si te ha pasado? Justamente el que necesitas, como el México real.
Ajá. No, no, claro, yo necesito mi dosis, yo tengo que ir allá porque, tengo que recargarme, o sea, me doy cuenta que lo mejor de eso es vivir en en 2, eh, tratar de convivir en 2, culturas y y para poder tener esa diversidad que hablábamos, ¿no?
¡Qué bueno, qué padre! Que no se te olvide, ¿no? Claro.
Tienes mejores ideas, eh, piensas mejor que piensas mejor que que donde estés, ¿no? O sea, porque ya tiene la experiencia.
Sin duda alguna. Que alguien, que has vivido siempre en esa burbuja de perfección y de todo, por supuesto, que tienes una visión y un criterio amplio que aportar 100%
Créame, yo con mi esposa tengo muchas conversaciones así. Le dije: "Uy, uy, uy.
¡Qué padre! ¡Qué padre! ¿Tu esposa es latina o o es, eh, americana?
No, es americana, pero, siempre dice
Okey. Ay, ¡qué padre!
Siempre es siempre yo veo, o sea, en pequeños detalles, yo me doy cuenta como de: "Mm, se ve que se ve que no te faltó nada".
Sí, no no. Le falta pueblo le falta pueblo, le falta le fa barrio, barrio, barrio, es correcto.
Le digo: "te falta barrio, te falta barrio". Entonces, pero, es bonito porque porque entonces yo valoro también lo que ella me está enseñando, ¿no? Que se se puede vivir tranquilo, que que no es necesario estarse preocupando, o en método de supervivencia todo el tiempo, ¿no?
No, claro. Mm, claro. Sí, sí, sí, sí. O sea
Y yo también le digo: "Hey, a veces también es tiempo de, chop, chop, hay que hay que moverse", ¿no? Entonces esa diversificación
Sí, sí, sí, sí, si. Sí, claro, pero, eh, una mezcla interesante. Eh eh, deben de tener muchos temas pa que platicar. <chuckles>
Lo es, lo es. No, en serio, en verdad que sí, po podría ser un tema muy bueno de conversación, pero, al final del día yo creo que la diversidad, eh, siempre es buena, porque, te ayuda a a a experimentar la vida de otra forma, en otras perspectivas. Y yo creo que sí el turismo
Por supuesto. Claro, claro.
se pudiera, el turismo masivo, se pudiera manejar, eh, de una mejor forma en estas ciudades que se está sintiendo el impacto negativo, eh, yo creo que serviría mucho a la comunidad, tendría tendría muchos beneficios como eso, eh, diferentes experiencias, ¿tú qué piensas?
Ojalá y la nuestros gobernantes te escucharan. <laughs>
<laughs> Sí, no, eh, personalmente creo que vale mucho la pena, conocer diferentes perspectivas y otras culturas, mm, eso nunca
Así es. Sin duda alguna, sin duda alguna.
nunca estaré, eh, en contra, sino al contrario, estaré siempre de acuerdo.
De acuerdo. Bueno, pues, mucho gusto. Increíble platicar contigo.
No, igualmente. No, mucho gusto platicar, con eg con con mi gente. Que pases buena tarde.
Mm, gracias. ¡Que estés muy bien!
A adiós.
Bye.